М, во-первых, э, это, ну, с как правило, заметно в разговоре, когда, например, я с кем-то разговариваю, там, с подругой, с мамой, о. И в процессе разговора мне важно видеть реакцию человека, и исходя из этой реакции, я уже могу примерно понять, вообще, человеку, у, интересно вообще, что я рассказываю, он он в вникает вообще в мою проблему, мо хочет ли он мне помочь, хочет ли он меня поддержать. То есть, в этой ситуации уже видно сразу.
Мгм. Так, подожди, тогда подожди. Тут тут, э, хе тут есть хитрость, какой-то подвох. Ты говоришь, что, м, когда ты разговариваешь с подругой или с мамой тем более, м, тебе даже присматриваться не нужно, прислушаться. Ты уже заранее как бы знаешь, ты знаешь этих людей. И уж, конечно, ты знаешь маму. И ты прекрасно знаешь, что маме действительно искренне интересны твои проблемы, если они есть. Ну вообще к как ты живешь, м? Хорошо ли ты ешь, тепло ли ты одеваешься и так далее, тому подобное. И всё это совершенно искренне. А вот когда человек малознакомый
Мгм. Ну да.
и прекрасно владеет своим лицом, м, и умеет говорить всякие фразы дружелюбные, как в этом случае отличить?
Мгм. Дружелюбные фразы- не залог поддержки. <chuckles> То есть, как бы, вот представь, я я не знаю, говорю, что у меня там кот умер, да, а мне говорят: "Ой, ну слушай, это, конечно, плохо, да, но впереди будут только хорошее." То есть вот это- это не поддержка. <chuckles> Как бы
Да что ты говоришь? <chuckles> Кошмар. Нет, ну это это дилитантская какая-то сказать, а, просто отмазка это. Ну, помер и помер кот, подумаешь, ну
Да, ну, так это вот Да, да, то есть это из из этой серии как раз таки, и тут сразу понятно, что никакой и о какой-то вообще искренней поддержке и говорить не стоит, потому что её просто нет. Человеку без разницы, вообще, что я говорю, что пытаюсь донести и на что жалуюсь, собственно, то есть, э
Мгм. Ну, в общем, да, он просто проявляет вежливость. Уже неплохо, кстати. Мог бы сказать: "Да наплевать на твоего кота, давай о деньгах поговорим"- да?

М, наверное, по предыдущему опыту общения. То есть, э, это это это на самом деле, м, такая вещь, э. Если в целом, ну, вот я по себе сужу, да, мне кажется, что я могу увидеть и заметить, насколько эмоциональный интеллект у человека развитый или неразвитый, да. Есть, ну, как бы люди с очень высоким эмоциональным интеллектом, есть те, ну, кто просто, скажем так, обычный базовый такой, <chuckles> базовый человечек. А есть а есть те, вот, кто прям <chuckles> есть те, у кого прям вообще всё плохо с этим. И я, честно говоря, с такими людьми даже не общаюсь обычно. Но, м, в целом все эти вещи, а, можно заметить по каким-то мелким, м, ситуациям, которые могут происходить при общении или вот даже просто при банальном ведении диалога. Можно отслеживать реакции, слова, как человек, э, вообще
Мгм. Да. Мгм. Фу, человечек. М. Мгм. М. Ну, не не не специально отслеживаете, это получается как бы само собой, да.
Не, не специально. Да, да, это само собой, это вот такое невербальное, скажем так, взаимодействие, когда ты просто реагируешь на вот каждые такие микро, как это, микромимику, да, на вот эти микроинтонации, то, как условно там человек нос поморщил, да, но при этом улыбнулся. Ты сразу видишь, что ему не хочется. Да, да, да, то есть это воспринимается <laughs> да, вот что-то вроде такого, и это на подсознании, наверное, воспринимается и потом анализируется.
Мгм. Та. Отвел глаза или нет, да? Может быть, руки скрестили на груди? Да нет, для этого нужны знания особые. То есть для того, чтобы отслеживать
Не, я не думаю, просто человек в процессе это прям это это наблюдает. Мне кажется, ты просто общаешься с человеком, замечаешь эти детали и потом
Нет, ну, речь-то, речь идет конкретно о тебе, а ты перечислила какие-то признаки, а, которые надо еще у уметь заметить. А ты их замечаешь.
Ага.